अभी जो ठंडी चल रही है न इसकी वजह से मुझे लग रहा है न कि मुझे बैडमिंटन खेलनी चाहिए मुझे बहुत पसंद भी है बैडमिंटन खेलना पर क्या है न कि डर लगता है कि कहीं बैडमिंटन खेलते टाइम में हाथ में मोच ये सब ना आ जाए तो कहीं मेरी आँख में वो जो कॉर्क होता है वो कहीं लग ना जाए। जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ उसको खेलने से। मेरे भाई-बहन सब कोई खेलते हैं मेरे दोस्त सब भी महाविद्यालय में खेलते हैं पर क्या है न मैं नहीं खेल पाती मुझे इतना डर महसूस होता है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। एक बार खेलने भी लगी थी न तो मेरे हाथ में चोट लग गया जिसकी वजह से अब और भी मुझे डर लगने लगा कि जो ये नया अनुभव मैं लेना चाहती हूँ बैडमिंटन खेलने का क्या मैं वो ले भी पाऊँगी या नहीं? क्योंकि मेरे दोस्तों लोग अक्सर बोलती है चलो ना कुछ नहीं हुआ खेलने में क्या ही होगा? मैं भी तो खेलती हूँ। पर मुझे पता नहीं क्यों ही डर लगता है मैंने काफ़ी देखा भी है उन लोगों को खेलते हुए पर क्या है न एक बार एक लड़की का ना इसी तरह हाथ उम, मुड़ गया था पता नहीं कैसे वो खेल रही थी वो। उसका अभी तक पता है अभी तक हाथ ठीक नहीं हुआ है उसकी वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे हाथ में चोट लग जाएगा तो मैं पढ़ाई सब नहीं कर पाऊँगी तो ये नया अनुभव मैं कैसे लूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ के खिलाने की कोशिश किए कि चलो तुम्हारे हाथ में पकड़ता हूँ फिर तुम खेलना आराम से बोली ठीक है चलिए। तो वो हाथ पकड़ के खिला रहे थे ना मेरी आँख में एक बार लग गया मतलब मेरे साथ भी कुछ अजीब-अजीब चीज़ें ही हो रही है तो मैं खेल नई अनुभव लेना चाहती हूँ बट मैं ले नहीं पा रही हूँ तो कुछ ऐसा सुझाव दें ताकि ये डर जो है ना वो ख़त्म हो सके और मैं नई जो अनुभव लेना चाहती हूँ बैडमिंटन खेलने का वो मैं खेल सकूँ।
जी। जी। जी। समझ रहा हूँ मैं, आप कितने समय से मतलब ये चीज़ें करना चाह रहे थे ऐसा कोई नया अनुभव आप करना चाह रहे थे तो इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ?
जी। जी देखिए, मैं न 1 हफ़्ते से मतलब पिछले हफ़्ते से न मैं खेलना चाहती हूँ क्योंकि अभी नई जो सर्दी आई हुई है न सु बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है तो सब कोई बाहर जो मेरे दोस्त सब हैं मेरे भाई-बहन जो है सब कोई बैडमिंटन खेलते हैं। इस वज़ह से मुझे भी खेलने का मन करता है पर जो मेरा डर है न वो मुझे खेलने ही नहीं देता है कि आख़िर मैं खेलूँ तो खेलूँ कैसे? क्योंकि हुआ क्या है कि मैंने काफ़ी प्रयास तो किया कि चलो महाविद्यालय में भी गर्ल्स लोग लड़की सब न खेलती है तो मैं उनके पास क्या मैं खेलूँ? पर मैं खेलती भी हूँ न तो बार-बार कॉर्क गिरा देती हूँ जिसकी वज़ह से वो लोग खिलाते नहीं हैं। और जो मेरे घर में जो मेरा बैडमिंटन है तो मैं उसमें खेलना चाहती हूँ तो उसके साथ तो मतलब कुछ न ऐसा लगता है जैसे ना वो तो बोला है कि तुम मुझे छूना ही नहीं तो इस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि आख़िर मैं ये नया अनुभव मैं लूँ भी क्योंकि सब कोई जो खेलती है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है काश मैं भी खेलती तो कैसा लगता? मतलब बैडमिंटन तो ठंडी में ही खेली जाती है उसके बाद तो गर्मी या बरसात में तो खेली जाती नहीं है सिर्फ़ ठंडी में इस लोग खेलते हैं इसे।
जी। जी।
जीस वज़ह से न मुझे भी खेलना है पर मुझे न ये नया अनुभव है इसकी वज़ह से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। कहीं अगर मैं इसे खेलूँ तो कहीं मेरा हाथ ये सब दुखने ना लगे। कहीं मैं इसकी वज़ह से पढ़ाई ना करूँ तो इस वज़ह से न मैं काफ़ी चिंतित मैं इधर भी रह रही हूँ। काफ़ी तनाव में भी रहती हूँ कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं खेलूँ। मैंने सोचा कि चलो मैं न अम, क्लास लेते हैं जो बैडमिंटन सिखाते हैं कोच मैं उनके पास जाती हूँ तो मैंने न वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे गई तो फिर वहाँ पे जो कोच थे मेरे वो सिखाने के काफ़ी प्रयास तो किए हैं पर मैं सीख ही नहीं पा रही थी बार-बार न मेरे हाथ से बैडमिंटन छूट रहा था या फिर कॉर्क के नीचे गिर रहा था तो काफ़ी मैंने अभ्यास किया पर फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। एक बार तो मेरे हाथ में इतना ज़ोर का कॉर्क लगा कि मेरे हाथ पूरा सूज गया था एक स 2-3 दिन तक ना मेरा हाथ सूजा हुआ रहा फिर मम्मा मुझे काफ़ी डाँटे कि नया-नया शौक जो तुम्हें चढ़ा है कब उतरेगा? ज़रूरत नहीं है हर चीज़ का अनुभव लेना है ज़रूरी है कि अपना सेहत पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, तुम क्यों इसको न नहीं छोड़ पा रही हो। मैंने बोला कि मुझे नया अनुभव लेना पसंद है मैंने सब कुछ तो खेल चुकी हूँ क्रिकेट मै खेल चुकी हूँ सब कुछ खेल। एक तो बैडमिंटन वो मैं नहीं खेल पा रही हूँ तो मुझे वो खेलनी है लोग चैंपियन हैं बैडमिंटन में लड़कियाँ खेलती हैं तो मैं क्यों नहीं खेल पा रही हूँ? मैं अभ्यास करूँगी तो मैं करती हूँ न मुझे काफ़ी डर महसूस हो रहा है। जी।
जी। हुँ, जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या प्रभाव आ रहा है। तो आपको डर लगता है किस चीज़ का इस बारे में थोड़ा-सा खुलकर बताएँ या फिर आपने कभी ऐसा अनुभव पहले करने की कोशिश की और आपके लिए बेहतर नहीं हुआ हो तो इस बारे में भी बताएँ?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने न खेला था पर क्या था मेरे हाथ में मोच आ गई थी। तो इसकी वजह से न मुझे काफ़ी ज़्यादा जो दर्द था न 2-3 दिन तक रहा जिसकी वजह से और ज़्यादा मैं डरने लगी कि अगर मैं खेलूँ तो पता नहीं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं खेलूँगी तो क्या ही होगा मुझे? इस वजह से न काफ़ी डर महसूस होने लगी, मैंने छोड़ दिया था कुछ दिन के लिए कि चलो ये म अनुभव मैं छोड़ देती हूँ अगली बार करूँगी। और फिर भी ज रह-रह के न मेरा उम, तो मैं एक खिड़की है न उससे देखती हूँ बच्चे सब खेल रहे हैं बैडमिंटन, मेरी दोस्त सब बैडमिंटन खेल रही है मुझे बुला भी रही है। पर ये जो डर है ना मैं जाऊँगी तो शायद फिर से खेलूँगी शायद मुझे फिर से चोट आ जाए तो जिसकी वजह से न मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। अ, मैंने मेरी दोस्त काफ़ी मुझे खींच के ले गई कि चलो मैं मैं खिलाऊँगी। मैं सिखा दूँगी तुम सीख जाना। तो मैं सीखने के काफ़ी प्रयास करती हूँ पर मुझसे होता ही नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश भी की कि चलो 1-2 बार न मार के देखते हैं पर क्या है न बार-बार क क कॉर्क मैं नहीं मार पाती हूँ। इसकी वजह से न जो दूसरी जो पार्टनर है जो लड़की है वो क्या कहता है कहती है कि इसको कोई अनुभव नहीं है इसको छोड़ दो ये नहीं खेल पाएगी तो तुम ही खेलो तो इसकी वजह से ना मैं उन लोग के साथ खेल भी नहीं पाती हूँ। तो मुझे बहुत ख़राब भी लगता है कि एक डर की वजह से मैं नहीं खेल पा रही हूँ तो मैं इसे दूर कैसे करूँ? और इस अनुभव को मैं कैसे करके अपनाऊँ और इसमें खेलना चाहती हूँ पर मैं खेल नहीं पा रही हूँ। जी।
जी। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और मतलब आपके पास इसे आज़माने के लिए मतलब कितना समय है? या फिर क्या कुछ अ, उपलब्धियाँ है इस बारे में थोड़ा ख़ुलकर कर बताएँ।
ये देखिए, समय तो मेरे पास काफ़ी है क्योंकि मैं पूरी ठंड न अभी तो काफ़ी ठंड है तो मैं अभी क्या त है अभी आराम से खेल सकती हूँ पर क्या है न ये उप उपलब्ध भी काफ़ी है मेरे पास बहुत बड़ा मतलब बगीचा है जहाँ हम हम लोग खेलते हैं। वहाँ पे खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है मेरा 1 कुत्ता भी है जिसके साथ मैं बहुत अच्छा से खेलती हूँ पर क्या है न मुझे बैडमिंटन खेलना है तो वो बार-बार क कॉर्क ला के मुझे दे देता है। पर जो मेरी दोस्त ये सब है न तो वो क्या त है नहीं खेलने देती है कि नहीं तुम खेल नहीं पाते तुम्हें तो कोई किसी चीज़ चीज़ इसका अनुभव है ही नहीं तो फिर तुम कैसे खेलोगी। जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है मेरे भाई बोले कि चलो मैं सिखाता हूँ पर वो सिखाने के काफ़ी प्रयास किए हैं। एक बार मैंने आपको बताया था कि एक बार वो सिखाएँ ना तो फिर मेरा हाथ मेरे आँख में एक बार लग गया था कॉर्क जिसके वज़ह से मैं तो पूरी तरह से छोड़ दी कि नहीं मुझे नहीं खेलनी है। तो इसकी वज़ह से न मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है मुझे जो नया अनुभव है मैं उसे अजमाना चाहती हूँ पर जो मेरा डर है न मुझे आज़माने देता ही नहीं है। जी।
जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो मतलब आप क्या-क्या चाहते हैं, आप इन चीज़ों से क्या कर पायें आपके ए, ज़िंदगी में? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी देखिए, मैं चाहती हूँ न कि जो ये मेरा नया अनुभव है न उसे मैं खेलूँ और एक न लोगों को दिखाऊँ कि हाँ, मैं भी खेल सकती हूँ। तो मुझे भी इसका अनुभव है मैं भी लोगों के साथ खेल सकती हूँ मैंने काफ़ी प्रयास किया मैंने आपको बताया। पर क्या है न मुझसे हो ही नहीं रही है मैंने दिए मैंने प्रयास की, चलो सुबह-शाम प्रया शायद प्रयास करने से मैं खेल सकती हूँ मैंने प्रयास करने की काफ़ी कोशिश की मैंने आधा-आधा घंटा अभी भी करती हूँ पर अभी भी उतनी अच्छी तरह से मैं नहीं खेल पा रही हूँ। जभी भी घबराहट होती है कि कहीं मेरे हाथ में ना लग जाए, कहीं मेरे आँख में ना लग जाए जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। मैंने मैंने कोशिश किया कि ज़म एक काम करते नहीं हो तो पहले न नीचे से खेलना चाहिए जो नीचे बैट नहीं होता है तो मैंने सोचा चलो अ, छोटे-छोटे प्रयास करते हैं अपने से पहले ख़ुद खेलते हैं उसके बाद सामने से खेलते हैं। पहले ख़ुद से प्रयास करने कि कोशिश कि मैं खुद से तो खेल लेती हूँ पर सामने वाला जो अनुभव है जो लोग म सामने वाला जो लड़की है जो म कॉर्क फेंकती है उससे मैं नहीं कर पाती हूँ वो फेंकती है तो फिर मैं नहीं मार पाती हूँ। मैं फेंकती हूँ तो फिर कहीं इधर-उधर गिर जाती है उसकी डायरेक्शन में गिरती ही नहीं है जिसकी वजह से न उसको भी खराब लगता है इसको कोई अनुभव नहीं है तो ये क्या ही करेगी। मैंने बहुत कोशिश किया कि चलो कॉर्क को ऊपर उछाल के मारते हैं शायद ठीक हो पर ऊपर उछालते ऐसा लगता है जैसे मेरी आँख में ही आ जाएगी जिसकी वजह से मुझे डर लगता है तो फिर मैं मार ही नहीं पाती हूँ कॉर्क नीचे गिर जाती है। तो इसकी वजह से न मैं बिल्कुल भी नहीं खेल पा रही जितनी भी कोशिश भी करती हूँ कि चलो खेलते हैं पर मैं पूरी तरह से असफल हो जाती हूँ। जी।
जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें महसूस हो रही है और क्या-क्या दिक़्क़त आ रही है। तो देखिए, मैं ना आपको ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप किस तरीके की सलाह चाह रहे हैं? इस बारे में खुलकर बताएँ।
जी, मैं चाहती हूँ ना कि, मैं नया अनुभव कर सकूँ, नए जो मेरे न नए अनुभव हैं जिस तरह मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ, मैं खेलूँ। और क्या कहते आप मुझे ना इससे इस डर से ना आप मुझे दूर कर सकें क्योंकि मैं खेलना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्त सब के साथ खेलना चाह, अपने भाइयों के साथ खेलना चाहती। क्योंकि मेरे भाई ना किसी और के साथ खेलते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, भाई मेरे साथ नहीं खेलते मुझे काफ़ी पता है अब इतना तकलीफ़ होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैं चाहती हूँ कुछ आप ऐसा अनुभव मुझे दें, कुछ ऐसा सलाह मुझे दें ताकि ना, लगता मैं उनके साथ खेल सकूँ। जी।
जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। तो, देखिए, आप ना क्या कर सकते हैं? छोटे और सुरक्षित कदम ले सकते हैं अपने लिए, थोड़े छोटे-छोटे कदम लेने की कोशिश करें, जिससे मतलब आपके लिए ना, जो बड़े लक्ष्य है आपका, वो थोड़ा अ, आसानी से पाया जा सके, आप आसानी से उस तक पहुँच सकें। मेरी यही आपको सलाह रहेगी पहली तो और ना आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी और तैयारी भी करेंगे ना अगर अपनी ज़िंदगी में, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें आसान रहेंगी आपको करने के लिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको एक समर्थन ढूँढ़ना चाहिए, कि अपनी ज़िंदगी में उम, जो चीज़े आप बेहतर कर सकते हैं या फ़िर क्या चीज़े आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगी, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है इनका ज़िंदगी में। आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल, आप बेहतरीन तरीके से कर भी पाएँगे, आसान भी रहेगा आपके लिए ये करना। तो देखिए, मेरी यही सलाह है कि आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। और ना, एक समर्थन ढूँढ़ने कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगी? अगर आप इन चीज़ों का नहीं अ, मतलब ध्यान देंगे ना, तो आगे जाकर आपको ही दिक़्क़त आ सकती है। इसीलिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, मेरा यही मानना है कि आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए
जी। जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल।
आसानी भी होगी। और मतलब एक ना, जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आसानी से कर भी पाएँगे। देखिए, हमेशा ना आप असफलता से ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बेहतरीन तरीक़े से ना, आपकी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़े मैं कहूँगा कि इंसान को करनी ही चाहिए और जो चीज़ें बेहतर हो सकती है, उस हिसाब से आप चल सकते हैं। तो बिल्कुल, ये मेरी सलाह ज़रूर रहती है आपको और धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आप अपनाएँगे ना, तो बहुत आपके लिए प्रभावित चीज़ें हो सकती हैं। और मैं यही कहूँगा कि बस आप समर्थन ढूँढ़ते रहें अपने साथ, जैसे आप चाह रहे हैं अपने भाइयों के साथ खेलना, ये चीज़ें करना। बिल्कुल, आप अपनी ज़िंदगी में कर पाएँगे। जी।
जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल मैं आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपने डर को ना, अब ख़त्म कर पाऊँगी और जो मेरा नया अनुभव है, उससे सीख पाऊँगी। तो, मैं ज़रूर ये सब कोशिश करूँगी और अभ्यास करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, मैं डेली अभ्यास भी करुँगी ताकि मैं अपने भाइयों के साथ खेल सकूँ, अपने सखियों के साथ खेल सकूँ। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, मैं भी यही आशा करता हूँ कि आप मेरी इन सलाहों को धीरे-धीरे मानने की कोशिश करें, आगे बढ़ते रहें। और धीरे-धीरे जब ये करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर हो पाएगी। तो बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और अगर कोई भी सलाह आपको ज़रूरत, पड़े कभी भी किसी चीज़ की तो आप मेरे पास आ सकते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जी मैं।
जी।